ค่ะ พอดีว่าตอนเนี้ยนะคะ เรากำลังมีปัญหาที่เกิดขึ้นในใจเราอะค่ะ เป็นอย่างมากเลย ก็คือว่า ก่อนหน้าเนี้ยค่ะ เราอะพยายามที่จะทำอาหารเพื่อที่จะทานเองนะคะ เป็นอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยแหละค่ะ เพราะว่าคือสุขภาพเราไปตรวจค่าเลือดมาล่าสุดอะมันไม่ค่อยดีเท่าไร เราก็เลยรู้สึกว่า เราจะต้องปรับเปลี่ยนอาหารของเราอะให้มันดีขึ้นนะคะ จริง ๆ เราอะเป็นคนทำอาหารไม่ ไม่เป็นเลยอะค่ะ แต่ว่าเราก็เลือกทำอะไรง่าย ๆ อย่างเช่น ทำผักต้ม ก็คือ เหมือนแบบ กิน ๆ ไปอย่างงั้นเองอะค่ะ แล้วก็แบบต้มไข่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพื่อที่ว่า เรา เราจะได้แบบมีสุขภาพที่ดีขึ้น ลด ลดค่าต่าง ๆ ลง อะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ปัญหาของเราก็คือว่า พอเราต้องมาเตรียมอาหารเองอะ เรารู้สึกว่า เราใช้เวลานานมากเลยอะค่ะ ก็คืออย่างล้างผัก อย่างเงี้ยค่ะ เราก็เป็นแบบ <tsk> เหมือนจิตตกนิดหนึ่ง กลัวว่าจะมีสารเคมี หรือกลัวว่าจะมีแบบ มีแบบ พยาธิ อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยแบบล้างนานมากเลยค่ะ แต่ละผักอะค่ะ แล้วแบบว่ากว่าจะแบบต้มน้ำ หรือว่าจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เรารู้สึกว่า เราเสียเวลามากเลยอะค่ะ จริง ๆ ก่อนหน้าเนี้ยมันก็พอทำได้ ช่วงที่เรางานยังไม่เยอะมากนะคะ แต่พอดีว่าช่วงเนี้ยอะค่ะ อาทิตย์เนี้ย คืออยู่ ๆ งานก็เยอะมากเลย เพราะว่าเราแบบเหมือนค้าขายอะค่ะ เราก็จะมีลูกค้า มีอะไรที่ต้องคอยตอบคำถามลูกค้าบ่อย บางทีแบบต้ม ๆ น้ำอยู่ อย่างเงี้ย ลูกค้าก็มากดกริ่งหน้าบ้านแล้ว อย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราก็รู้สึกว่า เออ คือ แบบการเตรียมอาหารเองเนี่ยมันใช้เวลา กินเวลาเราไปมากเลย มันทำให้แบบ เหมือนแบบพอมีลูกค้ามา อย่างเงี้ยค่ะ มันแบบ มันดูแบบช้าไปหมดเลย อย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยมีความรู้สึกว่า เออ เรา รู้สึกว่า เรื่องเนี้ยเป็นปัญหาของชีวิตเราในช่วงนี้เลยอะค่ะ ก็เลย ช อยากจะแบบ ขอคำแนะนำนิดหนึ่งได้ไหมคะว่า แบบว่าเหตุการณ์แบบเนี้ย มันพอที่จะทำยังไงได้บ้างอะค่ะ?
อือ ค่ะ อืม อือฮึ ค่ะ อือ อืม อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อือ อืม ได้ค่ะ แต่ก่อนอื่นเลยนะคะ ต้อง บอกก่อนเลยนะคะว่า อันเนี้ยก็เห็นใจคุณมาก ๆ เลยนะคะ เพราะว่าการที่คุณไปตรวจสุขภาพมาเนี่ย แล้วก็เจอปัญหาว่า ค่า ค่า อาจจะมีบางค่าที่มันไม่ค่อยดี อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ ยังไงอันเนี้ยเป็นกำลังใจให้นะคะ แต่ว่าไม่ต้องกังวลค่ะ เพราะว่าอย่างที่คุณบอกเองเนี่ยว่า คุณหมออาจจะมีการแนะนำว่า "มันสามารถปรับค่าต่าง ๆ ได้ ถ้าเกิดว่าคุณมีการปรับในเรื่องของการรับประทานอาหารเนาะ พวกทางโภชนาการต่าง ๆ" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ก่อนอื่นเลยอะ อย่างที่บอกเลยเนาะ ว่าเป็นกำลังใจว่า เออ คุณอย่าเพิ่งยอมแพ้นะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะปรับปรุงในเรื่องของโภชนาการได้เนี่ย เชื่อว่าเดี๋ยวร่างกายของคุณ สุขภาพของคุณน่ะ จะกลับมาดีเหมือนเดิมได้อะนะคะ ในส่วนที่คุณมีความกังวลอะนะคะ อันเนี้ยเข้าใจได้เลยว่าพอเราเนี่ยงานยุ่ง แล้วไม่มีเวลามานั่งเตรียมอาหารเองเนี่ย เราจะทำยังไงดี? เพราะว่าเราเองก็ได้รับการ ได้รับคำปรึกษามาจากคุณหมอเนาะว่า ให้เราปรับในเรื่องของคุณภาพอาหารให้มันมี อาหารที่แบบเป็นสุขภาพมากขึ้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาในการเตรียมค่อนข้างนาน แล้วก็ค่อนข้างเยอะด้วย คุณเองอาจจะไม่ได้มีเวลามาทำตลอดเวลา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตรงเนี้ย อ่า ต้องบอกก่อนว่าหลาย ๆ คนก็เจอปัญหาเดียวกันค่ะ ก็เลยอาจจะทำให้บางคนน่ะค่ะ เลือกวิธีการที่ อา อาจจะไม่ได้ทำอาหารเอง เป็นการซื้อเอา อะไรอย่างงี้นะคะ ทีเนี้ยค่ะ ก่อนที่จะแนะนำให้ถูกต้องกับเวลาของคุณอะนะคะ อยากจะสอบถามก่อนน่ะค่ะว่า อย่างของคุณเนี่ยค่ะ เวลาทำงาน ช่วงเวลาที่ว่างในแต่ละวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะคะ? เหมือนกับว่าเวลาในการทำงานเนี่ยมันฟิกซ์เลยไหม? ช่วงเบรกก็ฟิกซ์เลยไหมว่าเป็นตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือว่ามันค่อนข้างยืดหยุ่นเลยในแต่ละวันเนี่ยค่ะ?
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ อันนี้ต้องแจ้งก่อนนะคะ พอดีว่าเราอะค่ะเป็นแบบค้าขาย อย่างเงี้ยค่ะ ไม่ได้ทำงานประจำ ดังนั้นแล้วอะก็คือช่วงเวลาทำงานน่ะค่ะ มันก็คือจะยิงยาวตั้งแต่แบบ 8 โมง จนไปถึง 5 โมงครึ่งเลยนะคะ คือจริง ๆ แล้ว อย่างบางคนน่ะก็จะมีแบะ เออ ช่วงพัก พักเบรก อะไรเงี้ยค่ะ แต่สำหรับเราอะค่ะ เราไม่มีช่วงเวลาเหล่านั้นเลยอะค่ะ ก็คือถ้าเกิดแบบแว็บ ๆ ไปได้หรือว่าหิวแล้ว ก็จะไปต้มน้ำ อาจจะให้แบบ ให้น้องเด็กที่บ้าน ก็คือช่วยดูให้ อะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าหลัก ๆ เลยก็คือ พอมีลูกค้ามา ก็คือลูกน้องก็จะต้องมาตามเราอีก อะไรเงี้ยค่ะ ก็เลยอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาที่จะเตรียมอาหารเองเลย ก่อนหน้าเนี้ยค่ะจริง ๆ แล้วอะ คือเราอะค่ะ ก็คือจะสั่งอาหารมาทานง่าย ๆ แบบตามร้านอาหารตามสั่ง มันก็คือไม่ได้ใช้เวลามากขนาดนั้นน่ะค่ะ แต่มันคือเป็นปัญหาจากการที่เราต้องเริ่มมาทำเองเนี่ยแหละ เพราะว่า เอ่อ เราก็ไปสั่งเขาแบบเยอะ ๆ มาก เราก็กลัวเขารำคาญ หรือแบบว่า เออ บางทีเราต้องไปแบบ "เอาสุกี้ แต่ว่าขอไม่ใส่วุ้นเส้นนะคะ ไม่ใส่ ไม่ใส่ เอ่อ น้ำจิ้มนะคะ" เราก็เลยรู้สึกว่า อืม ก็มัน ก็เหมือนกับเรามาทำเองเลยเนาะ อย่างเงี้ยอะค่ะ เราก็เลยรู้สึกว่า เออ อย่างงั้นน่ะเรามาทำเองดีกว่า แต่พอมาทำเองแล้วจริง ๆ ก็คือกลายเป็นว่า อืม ไม่มีเวลาเลย พอจะมาต้มน้ำเดี๋ยวลูกค้ามาแล้ว อา ปิดแก๊สก่อน พอจะต้มไข่ อ้าว! เลยเวลาแล้ว กลับมาอีกที อ้าว! ไข่แตกแล้วอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยแบบว่า เออ จริง ๆ แล้วแบบ การที่แบบงานเรามันเป็นแบบเนี้ยค่ะ มันทำให้เราเนี่ยเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพได้ยากมากเลยอะค่ะ
อืม อือฮึ อืม อืม อือฮึ อืม เข้าใจมากขึ้นแล้วค่ะ ก็จริง ๆ แล้วนะคะ อย่างที่คุณบอกเนี่ย เนื่องจากว่าความยุ่งของคุณน่ะ มันก็ไม่สามารถระบุเป็นเวลาได้เนาะว่า อา เราจะยุ่งช่วงไหน หรือว่าว่างช่วงไหนบ้าง ถูกต้องไหมคะ? เพราะว่าเป็นร้านค้าเนาะ ก็อาจจะแบบว่ากำลัง ตอนนี้ว่าง ๆ อยู่ดี ๆ พอจะลุกไปทำอาหาร อ้าว! ลูกค้ามา คุณอาจจะยุ่งตรงนี้แล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เข้าใจนะคะ แล้วทีเนี้ยค่ะ อยากจะสอบถามเพิ่มเติมอะค่ะ ว่าจริง ๆ แล้วเนี่ย เวลา ที่คุณเตรียมอาหารน่ะค่ะ มันใช้เวลานานแค่ไหนอะคะ? เพราะว่า อย่างตอนแรกเนี่ย ที่คุณบอกเนาะว่า คุณพยายามจะทำเป็นเมนูง่าย ๆ ที่ทำง่าย ๆ อย่างพวกแบบ อะ อาจจะเป็นสลัด ไข่ต้ม หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ โดยปกติแล้วเนี่ย เราเลือกทำอาหารที่แบบใช้เวลานานไหมอะคะ?
ค่ะ ใช่เลย อ๋อ จริง ๆ แล้วอะค่ะ อาหารที่เราทำเนี่ย มันไม่ได้ใช้เวลานานขนาดนั้นน่ะค่ะ แต่อย่างที่เล่าให้ฟังอะนะคะ ว่าเราค่อนข้างที่จะกังวลนิดหนึ่งว่า เออ ผักที่เราซื้อมา ยิ่งถ้าเกิดเป็นผักที่เราต้องกินดิบอย่าง สลัด อย่างเงี้ยอะค่ะ เราก็คือจะต้องล้างน้ำแบบเยอะมากเลย เพราะว่าเราอะเหมือนไปเซิร์ชมา แล้วเขาก็บอกว่า "เนี่ย! ถ้าล้างน้อยนะ ก็คือพวกสารเคมี หรือว่าพวกแบบไข่พยาธิอะ มันก็ยังจะติดอยู่ที่ใบของผักอยู่นะ" ทีเนี้ย เราก็จะแบบกังวลแล้วว่า "อุ๊ย ล้างแค่นี้พอหรือยัง?" หรือแบบตามซอกผัก อย่างแบบ อย่างแบบบาง ผักเราไปซื้อมาบางที่อะค่ะ ยังมีเศษดินหรือว่ายังมีรากมาอยู่เลยอะ เรารู้สึกว่า เออ เราต้องล้างขนาดไหนกันนะ มันถึงจะแบบ ถึงจะแบบ ความสกปรกของพวกมันน่ะ จะหาย จะหายหมด อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ ทีเนี้ย มันก็เลยทำให้เราอะ ใช้เวลาในการแค่ล้างผักเนี่ย คือเราใช้แบบ 20 30 นาทีเลยอะค่ะ เพราะว่าเราเคยไป หา เขาบอกว่า "เออ อย่างน้อย ๆ อะ ถ้าจะแช่น้ำเกลือเนี่ย ต้องแบบ สิบห้า 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเลยนะ" หรือว่า หรือว่าถ้าจะใช้พวกแบบน้ำยาล้างผัก อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ ก็คือเราก็มาคิดอีกว่า "อ้าว! แล้วน้ำยาล้างผักเองอะ มันดีต่อสุขภาพเราจริง ๆ หรือเปล่า?" เงี้ยอะค่ะ เราก็เลยยิ่งแบบ "เออ นี่เราคิดมาก เกินไปหรือเปล่า" <chuckles> ใช่ ๆ แต่ว่า เอ่อ เราก็รู้สึกว่า อืม ระวังไว้ก็ดีอะ เพราะว่าบางทีมันก็มีข่าวเรื่องแบบ เออ แบบไข่พยาธิ หรือว่าบางทีก็จะมีแบบ เหาะ แบบว่าตามข่าวก็จะมี ออกมา แล้วบอกว่า "เออ การกินผักที่มันแบบไม่ล้างมันก็สะสม อาจจะทำให้วันหนึ่งเราเป็นมะเร็งก็ได้นะ" อะไรเงี้ย เราก็กลัวตรงเนี้ยอะค่ะ มันก็เลยทำให้เราอะ แค่ใช้เวลาล้างผักเนี่ย ก็ใช้เวลานานมากแล้วอะค่ะ แล้วอย่างแบบ อย่างไก่ต้ม อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ เราก็ล้างอยู่นั่นแหละ เราก็แบบว่า เหมือนแบบกลัวนิดหนึ่ง อย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยอาจจะทำให้เราใช้เวลาตรงเนี้ย นานกว่าปก ติ ไปนิดหนึ่งอ่ะค่ะ
อือฮึ อือฮึ อือ อือ ๆ ค่ะ นานขึ้น อืม ค่ะ อืม อือ ๆ อืม <laughs> อืม ค่ะ อืม โอเค อา โอเค งั้นขออีกคำถามหนึ่งนะคะ อยากจะทราบเลยค่ะว่า อะ ถ้าเกิดว่าคุณจะเตรียมอาหารเองเนี่ยค่ะ โดยปกติแล้วอะค่ะ คุณมีงบประมาณเนี่ย เหมือนค่อนข้างแบบ เราให้งบกับพวกวัตถุดิบเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอะคะ? เพราะว่าอย่างเงี้ยค่ะ ที่ถามนี่เนาะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้สนใจในเรื่องของงบว่า มันจะต้องราคาถูก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราอาจจะสามารถเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มันไว้ใจได้นะคะ ยกตัวอย่างเช่น พวก อ่า ไก่ หรือว่าเนื้อสัตว์ที่มันมาจากบริษัทที่เขามี guarantee พวก อย. มีการแบบทำผ่านพวก FDA อะไรพวกนี้มาแล้วอะนะคะ ผ่านพวกคุณภาพของอาหาร อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งราคามันจะสูงกว่าถ้าเราซื้อหน้าเขียงตลาดสด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่เราจะค่อนข้างมั่นใจในคุณภาพของวัตถุดิบได้เนาะ เหมือนกันกับตัวผักเหมือนกันน่ะค่ะ เพราะว่ามันก็จะมีผักที่เป็นผักออร์แกนิก ที่ไม่ได้ใช้สารเคมีในการปลูก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะเป็น ไฮโดรพอนิกส์ที่ใช้น้ำในการปลูก อะไรอย่างงี้ แต่ว่าพวกเนี้ย มันก็จะราคามันก็จะสูงกว่าพวกผักธรรมดา ที่ปลูกใช้ดินโดยทั่วไปขึ้นมาอีกอะค่ะ ก็เลยไม่แน่ใจว่า คุณมีตั้ง เรื่องงบประมาณอะไรอย่างงี้ไว้ด้วยหรือเปล่าอะคะ?
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ อันนี้เลยก็อาจจะเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะคะ เพราะว่าจริง ๆ แล้ว เราก็ไม่ได้มี งบประมาณอะไรมากขนาดนั้นหรอกค่ะ อย่างทุกวันเนี้ยค่ะ เราก็เลือกที่จะซื้อผักที่ ณ ช่วงเวลานี้มันราคาถูกกว่า กว่าปกติ อะไรเงี้ยค่ะ อย่างเช่นก่อนหน้าเนี้ยอะค่ะ แบบช่วงก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแคร์รอตที่อยู่ ๆ ราคาก็ไม่ได้แพงมาก อย่างถ้าเกิดว่า เอ่อ แคร์รอตไม่ได้ราคาแพงมากใน ในวันนั้น เราก็จะกินแคร์รอตเยอะหน่อย อย่างเงี้ยค่ะ หรือถ้าช่วงไหนแบบอย่างบรอกโคลีมันก็จะมีช่วงที่แบบ โอ้โฮ ราคาสูงมาก เราก็จะรู้สึกว่า เออ งั้นช่วงนี้ก็กินบรอกโคลีน้อย ๆ หน่อยแล้วกัน อย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยอาจจะติดปัญหาตรงนี้ด้วยว่า ถ้าเกิดว่าเราอะไปซื้อพวกตามร้านที่มันแบบราคาแพง ๆ แบบมีอะไร guarantee อย่างเงี้ยค่ะ มันก็อาจจะเกินงบของเราไปจริง ๆ นั่นแหละค่ะ ก็เลยอาจจะแบบเลือก ราคาที่มันถูกลง แต่ยอมล้าง เอาเวลานั้นมาล้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อือฮึ อืม อะฮะ อืม อา โอเค ก็เข้าใจแล้วนะคะ งั้นอยากจะแนะนำแบบนี้เลยค่ะว่า อาจจะให้คุณน่ะค่ะ ลองเหมือนกับว่าเผื่อเวลาเพิ่มขึ้น แต่ว่าอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นช่วงเวลาที่ติดกันก็ได้นะคะ อาจจะแบบ อะ ถ้าล้างผักต้องการ 20 นาที คุณก็ไปทำการล้างผักก่อน แล้วช่วงที่รอก็อาจจะไปทำอย่างอื่นรออะค่ะ เหมือน หมายถึงว่า ไม่ต้องยืนอยู่ที่ครัวตลอดเวลา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คิดว่าน่าจะช่วยได้เหมือนกันนะคะ อย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ ค่ะ ดีเลยค่ะ อันนี้เป็นคำแนะนำที่ดีมาก เดี๋ยวเราจะลองที่จะแบบล้างผักเก็บไว้ก่อน ไว้ในตู้เย็นก่อน แล้วก็จัดเป็นชุด ๆ นะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราพอจะกินเนี่ย เราก็ค่อยเอามาต้ม อันนี้ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันน่ะค่ะ
ค่ะ ค่ะ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะ ขอให้คุณประสบความสำเร็จกับการเตรียมอาหารนี้นะคะ สวัสดีค่ะ